えっと、今日ちょっと悩みがあるんですけれども、あの、こまとほんとに困ってることなんですけど、アドバイスをもし良ければいただけますか？
あ、はい。 はい。 あ、分かりました。どうされたんですか？
はい。あのですね、昨日ですね、小学校の面談に呼ばれまして、そこで先生から言われた私の子供についてのことなんです。
はい。 うんうん。 あ、はい。
うん、なんかうちの子供がですね、どうもあの
うーん。 うん。
おお突然大きな声で怒り出したりとか、なんそう。そして、すごい、とお友達に顔を近づけて、「もうやんないでって言ったでしょう」とか、「見て」って言ったり、すごい威圧的っていうか高圧的っていうか、そういう態度をとって、怒ると、怒ったり喧嘩をすると。もう、だかだから言いたいことがあったり、自分のしたいことがある時に思い通りにならない。
ああ。ううん。 ああ。 うん。 うんうん。 うーん。はい。 うん。 はいはい。ああ、なるほど。
そういったそういった時に、あの、もう爆発するような形でしか、こう、じ意思を伝えられないっていうか、嫌だっていう。
うん。 ふん。うんうん。
そういう傾向がどうもあると。
はあ、そうなんですね。あ、それはでも、ちょっとお辛いですよね、やっぱり。うーん。うん。うん。
うん。 うん、そう。それでなんか、「お子さんは困ってることありませんか？」って聞かれたんですけど、「いや、うちはなんか特には子供は自身は困ってることない」って言ってたんですけどって言ったら、いやどうも、周りの子が困ってる
はい。 うん。 ああ、なるほど。
って。 うーん。
うーん、そうですね。周りの子からしたら、突然すごい剣幕で怒られ怒られるというか、友達がカッてなってくるってことですよね。
うん。 うん。 うんうん、うん。 そう、そうです。感情の起伏のかんげ突然おこ「バー」って、「ワー」って言うから、「ギャー」ってなるから、すごい萎縮しちゃって、こう、なんとかちゃんを怒らせないようにしようって
うーん。 うん。 うん。 ああ。
「気を遣って暮らしてるんです」って言われて。
ああ、なんだかちょちょっと大人の社会に近いようなところもあリ、つ
ああ、ですよね。そうそう。そう、まさにその大人の社会っておっしゃってたのと同じで、今は、ま、低学年なんですね。にねんせいなんですけど、これうん、これが4年生とか5年生とかになってくると、あの
うん。 はい。うん。 あ、はい。にねんせい。うんうん。 うーん、うん。
まあ、いじめとか
そうですね。ま、うーん、原因のひとつにはなる可能性はありますよね。
うーん、ハブられたりとか になってくる うん。 うん。そう、で、なってきますよみたいなのをすごい遠回しに、こう、匂わせて、先生にし言われたのでうーん、そう。
うん。うん。はい。 ああ、なるほど。うーん。え、ちなみになんですけど、おうちの中ではそういう傾向というか、あの、突然怒りがかッてなって出てくるっていうことってあったんですか？
あるんです。あるんですよ。うん。
ああ。 じゃ、もう家だから、外だからっていうような感じではなくて、割とそういう形でその、怒りを、ま、外に出し出すっていう傾向がある感じなんですね。
うん。 そうなんです。なんか、家だけだったらいいなって思ってたんです。
うーん、うん。 ああ、なるほど。外だったら、まあ、あのちょっと古い言い方ですけど、内弁慶みたいな形で、家の中でね、あの結構こう、わってなる分には問題ないけど、外で出さなければっていうところですよね。
そう。 うん。 そうそう。 うん。 そう。そんな風に思っていたんです。
うーん。そうなんですね。
そう。そう。それがついに、あ、外でもやるようになったのかと思って。
はい。 うんうん。
うん。
そっか。そうなってくるともう、多分、そのその子の中で、あの、むさ娘さんですか？息子さんですか？さ娘さんですね。ありがとうございます。娘さんの中で多分、その怒りの表現方法っていうのが、その突発的に外に、あの強い出力で出すっていうものが、もう自分の中でこれが怒りだっていう風に多分、もうカテゴライズされちゃってるんでしょうね、恐らく。
むす娘です。うん。娘です。うん。 ああ、なるほど。あ、なるほど。こうやって爆発させることが怒りだ、みたいな。
うーん。 だと思うーん、そういう風にお見受けするんですよね。怒りを伝えるためには爆発変な言い方ですけど、爆発しなきゃいけない、爆発するものだっていう変換が、ご自身の中でされているのかなっていう風にちょっと聞こえたところがあって、え、ちなですけど、爆発をそのする前後とかって、何かその兆候みたいなものって分かりますか？
あ、 なるほどね。 うん。 ああ。 ああ。ああ、なるほど。なるほど。 うん。 あの、なんかだいたい何々か何かのやり方ですよね。折り紙の折り方が気に入らないとか。
うん。 ああ、きちんと、かどす
ホント、違う違う、こうやるんだってば、みたいなやつですね。
ああ、なるほど。へえ。じゃあ、だうん、うーん、あ、それが多い。他はちなみに何かありますか？あん。うん。
うんうん。が多い。 逆に自分がやってるのを、他のね、今ちょっとやめた方がいいんじゃないって言われたりとか、何かをやってる時に、あ、これ、こっちのもうちょっとこうした方がいいよとかっていうアドバイスが聞けない。
うんうん。 うん。 うんうん。 ああ、うん。
アドバイスされると、私がダメって言われたみたいな、否定されたみたいになって。
はい。はあ、なるほど。
「ギャー」で、「いいじゃん、私がいいって言ってるんだからいいの」とか。
うーん。あ、すごい、結構かなり強く、そのなんか、自を自我というか、自分を持ってる娘さんですね。なんか、そこをちょっと違う出力で活かしてあげることができたら、めちゃくちゃなんか強くなれそうな気がするんですが、うーん。
うん。 そうですね。 うん。 はあ、この違う出力に、ね、どうどうしたら導いていいかとか、違う出力が何なのかもさっぱりわからないし、ほうなんですよね。うん。
<laughs> そうですよね。うーん。なんか多分もうごめんなさい、これはちょっと推測なんですけど、今までその怒りで割と周りが言うことを聞いてくれてきちゃったのかなっていうところをがちょっと懸念してて。例えばそのおともはい、お友達の方であれば、自分がそのまあ怒りを出すことによって、周りが気を使ってくれるので、自分の思い通りに動くと思うんですね。で、お家の中だったらそのお母さんに、やめろ、やめてよっていうことによって、お母さんが、ま、言うことを聞いてくれちゃうっていう、そのある種の成功体験がなんかちょっと見えてきてて
はい。 うんうん。 はい、たい。 うん。 うんうん。うん。 うーん。 うん。 うんうん。
そうすると、まあまあ、成功するんだったらやるじゃないですか、人間って。<laughs>
もう、そのお恥ずかしいんですが、完全に、え
うーん。 いやいやいやいやいや、全然。うん。
納得し、その通りです。いや、ホントに言うことを
ああ。 うん。
聞いてます。
ああ。そこでその思い通りに、ま、なるっていうこと多分今ちょっと味を占めてしまっているのかなっていう気はするので、そこをちょっと崩してまず崩してあげるというか、怒りで人を従わせる方法じゃない方法もあるんだよっていうのをちょっと見せてあげられるといいなっていうふうに思ったんですよね。うーん。
はい。 うん。 なるほどね、もうこれが完全に成功体験ていうかになってるってことですね？
はい。 うーん、かなっていうふうに思ったんですよね。それこそあの、もっと、すま、大人になって完全にこのままの状態でつつんま、どこかで多分ご自身で気づくとは思うんですけど、このままその怒りで人を従わせるっていうのがあの、ま、大人になってからも続くってなると、ま、わかりやすく言うとパワハラ上司みたいな形になっていくわけですよね。<laughs> ちょっと。うん。
うん。 いや、ホントですよね。パワハラとか、フキハラみたいなことをやる大人に。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
ね。 ありますよね。 うん。 うん。 はい。 あん。 ああ、何か子供向けの怒りのコントロールトレーニングみたいなのを。
が、たぶんあると思うんですよね。ちょっとごめんなさい、今のが大人用のものだったと思うので、ちょっと一度調べないと、これというものが今お伝えはできないんですけれど、もうちょと一度その6秒と言わず、ま、さんびょうぐらい、その瞬間的に出す、じゃなくて、ちょっと待ってみるっていうのを一回やってみていただけたらいいかなと思うんですけど、できそうですかね？
うんうん。 いや、あ。 はい、はい。そうですね。 いや、それちょっと言ってみます。なんか、もしかしたら、ね、こう、できるかもしれないし、6はダメでも、3だったらできるかもしれないし。頭に来たら3数えてごらんって
はい。うん。うん。 うんうん。 うんうんうん。あ、あ。 うん。言ってみていただけると。あとは、そうですね、その周りが、う、まだちょっとね、あの小学校二年生ということで難しいとは思うんですけど、周りがどう考えているか、周りがどう思ってるかっていうところを少し、なんでしょう、気にかけるような、うん、うーん、トレーニングですかね、気にかけてみて気にかけてみてっていうのをちょっと問いかけることがもしできたら、少し変わるかなとは思ったんですけど、難しいですかね。
言っちょっと言ってみます。うんうん。あ、いいですね。うん。 うん。 うんうん。あ、そうですね。 はい。 ですね。うーん。そうですね。で、そっか、なんかまだ自分の世界しか、そっか見てないから、怒りでコントロールするけど、周りをね、そっか、周りを見てあげる周りの存在に気付かずを、気付かせるような何かってことですよね。
うん、ふん。 うん。 うん。 そうですね。ま、例えばですけど、そのももちろん、お母さんが怒るっていうこともまだ年齢的に全然あると思うんですけど、その時はどうどういう気持ちになるかとかっていう話が、もし少し踏み込んで、その感情とかの話ができたらいいなとは思ったんですよね。
なるほど。 はい。 ああ。
うーん。
なんかもうすごい、ば怒りの爆発力が強くて、そう。
<laughs> そうなんですね。ああ、うん。
うーん、なんか。 その時はもう触らないようにしてたんですけども、ちょっと終わった後に、でも
うんうん。うーん、うん。うん。 そうで
怒り方についてちょっと話し合いを。
うん。
ね、話を話し合いというか、話を聞いてうん。
聞いてみる。うーん。できたらいいから、そうですね、その怒りの瞬間は多分もう本当に外からどうこうできるものでは多分ないと思うので、終わった後に、爆発した後に、ま、どういう気持ちだったのかっていうのをちょっと言語化してみると、そこで何か気づけることがあるんじゃないかなとは思うんですよね。
うんうん、わか う、うん。 はい。 そっか、言語化ね。そっか、子供、言語化は難しそうですもんね、ちっちゃいとね。ああ。
うん。 そうなんですね。なそれこそ赤ちゃんの時ってもう泣くしかなかったものが、今ちょっとずつその別の出力ができるようになってきているっていうところだと思うので、ま、それがさらに、どうしてそんだけ怒りを抱えたのか、どうして爆発しちゃったのかみたいなところがきちんと自分で理解できると、少しずつ収まっていくんじゃないかなとは思うんですけど。うーん。なか
うんうん。 うん。 うんうん。 ね。 うん。 確かにちょっと爆発シーンも、私の見てない爆発シーンが学校であるはずだから、本人にどんな時に爆発するのかをちょっとき聞いてみます。
うん、うん。 うーん、そこで何かね、傾向だけでもつかめれば、あの対策の仕方もちょっと分かりやすくなってくるかなと思うので。
うーん。 ああ、なんか次何を次の一手が見つかって本当に良かったですよ。 か。そっかそれやって、すぐやってみます。今日は本当いいアドバイスありがとうございました。
<laughs> いやあ。はい、大変だと思う。 いえいえ、頑張ってください。
はい、ありがとうござい。